はい。私、あの、ま、外食をたまにするんですけれども、あの、やっぱり自分の好きなものとか、ああ、日頃ね、あの、食べれないものを食べたりとかしちゃうんですけれども。
はい。 はい。 はい。
ま、その時って、結構、その、普段よりもたくさん食べてしまったりとかするんですね。
ああ、はいはい。
うん、それで、なんか、その、いっぱい食べた後とか、まあ、好きなものを食べた後って、あの、次の日にちょっと残ったりとかするんですよ。胃もたれするとか。
はい。 ああ、なるほどなるほど。そういう感じですね。はい。
うん。あのね、もう少し、その、控えたいとかって思うんですけれども、なかなか、その、まあ、外食だから、たまの外食なんで、うーん、食べたいものを食べようとかってなっちゃうんですよ。うーん。ま、それで、ま、どうしたら、うーん、ちょっと健康的な
はい。 うーん、おい はい。 なりますよね。はい。うんうんうん。 はい。 うーん、うん。
まあ、嗜好に戻せるかなと思って。
なるほどなるほど。えっと、と言いますと、その、食べ物の内容の点店お店の選択というよりも、その、行くとこを決めた時に、その、そ中でなるべく、その、翌日に疲れを残さないようなメニュー選び方とか、たるその、食べ方とか。そういうことをちょっとね、か一緒に考えられたい、ね。うーん、なるほどなるほど。まあ、その普段って、よく行かれるお店や料理とかってどんなのがあるんすか？
はい。 ま、そうですね。はい。 はい。うんうんうん。 うーん。だからそれぞれジャジャンに分かれてて、ま、その日のその時の気分によって、そこに行ったりとかするんですけど、ま、だから、あの、麺類とかうん、あとは、なんでしょう、あの、お魚系とかうん、そうお肉系とか、そういう風に うん、色々とうん。あ、そうなんですよ。うん。でも、ま、たい大体、家ではあんまりね、食べれないようなものを選択しがちなんですけども、やっぱり外食ってね、塩分も多いですし。
はい。 うんうんうん。 はい。 はいはいはいはい。 うーん、好きなものが、うん、分かれてるんですね。うんうんうん。はい。 ああ、なるほど。 じゃ、麺類でし はい。 そうですよね。うーん。
うん、気になったりはするんですけど。
はい。
なんかね、今しか食べれないかもしれないと思ったら、もうそれも、ね、躊躇なく食べちゃうっていう感じですね。うん。
うんうんうん。 ああ、なるほどなるほど。あの、結構、その、たくさんのメニューを注文して、そこからちょっとつまんでたいろんな味を楽しみたいっていう、ま、たスタイルなんですかね。